Kak, aku lagi bingung banget nih, dan sepertinya aku lagi butuh beberapa saran, kalau kamu punya saran. Nah, aku itu lagi bingung karena sekarang tuh mendapat tawaran promosi di tempat kerja. Nah, aku bingung nih, aku akan menerima tawaran itu, atau, tetap di pekerjaanku yang sekarang aja? Karena ini memang kayak cukup eee, tanggung jawabnya cukup berat sih Kak buat aku, karena naik jabatan ya. Jadi, pasti ada hal-hal yang lebih berat harus dilakukan gitu dibanding dengan jabatanku yang sekarang ini.
Mhm. Oke.
Gitu, Kak.
Mmm, oke. Eee, memang ketika kita, eee, dibebani oleh, eee, tanggung jawab yang baru itu memang, akan terasa berat ya terlihatnya gitu ya?
Betul, Kak.
Mmm. Nah, mmm, sebelumnya, eee, boleh tahu mungkin da selain dari tanggung jawab yah, sebagai, eee, di prom di pekerjaan promosi ini, ada lagi kah, eee, hal-hal yang mungkin, eee, Kakak takutkan gitu? Ketika menerima promosi ini?
Ada banget, Kak. Jadi, ini tuh promosinya mengharuskan aku nih, mengharuskan aku ke luar kota, Kak. Jadi, ke luar kota di tempat aku tinggal sekarang. Nah, itu juga jadi pertimbangan banget, sih. Karena aku di sana harus benar-benar memulai hidup yang baru, dengan teman-teman yang baru tentunya. Jadi aku merasa, apa ya, khawatir juga nih, bisa ngga sih aku, eee, kalau mengambil promosi ini, gitu. Di sisi lain, aku merasa pekerjaanku yang sekarang ini, merasa gini-gini aja, dan nggak ada perker perkembangan, gitu, Kak. Nah, dan atasan aku mengatakan nih, kalau kalau di tempat yang baru ini nih, sangat memungkinkan aku untuk bisa berkembang, begitu sih, Kak.
Oke. Mmm, oke. Jadi, eee, kalau Kakak menerima promosi ini, promosi ini berbarengan dengan relokasi ya? Jadi Kakak pun harus pindah? Ya? Oke, oke berarti ada relokasi, dan, eee, termasuk adaptasi juga ya dengan, eee, lingkungan kerja dan rekan kerjanya. Kayak sementara di mhm. Hmm, oke. Sementara di pekerjaan yang sekarang ini Kakak, eee, sudah merasa, eee, ya bisa dibilang menguasai ya? Jadi, merasa tidak berkembang atau stuck, betul ya?
Betul banget, Kak! Iya, karena Betul Kak, jadi kayak, eee, sebenarnya, di pekerjaan yang sekarang nyaman-nyaman aja sih Kak. Tapi karena karena kayak, terus menjalani rutinitas yang sama mungkin, dan lingkupnya hanya segitu-gitu aja, jadi aku merasa kayak tidak ada perkembangan gitu, untuk diri aku sendiri, baik dari skill lah, atau hal lainnya gitu, aku merasa kurang berkembang. Seperti itu sih Kak.
Mhm. Mmm, oke. Oke, kalau misalkan, eee, Kakak sudah coba lihat, eee, dari, mmm, <smacks lips> misalkan dari segi pro atau kontraknya da pro atau kontra dari segi materialnya, seperti mungkin waktu kerjanya apakah lebih banyak, atau gajinya apakah, eee, worth it tidak kalau misalkan, eee, Kakak relokasi ke tempat lain? Eee, lalu juga dengan perihal otoritas mungkin, sebagai eee, di pekerjaan promosi ini, dan otoritas di pekerjaan Kakak yang sekarang ini akan seperti apa itu, Kakak sudah lihat belum kah?
Aku udah cukup melihat sih, Kak. Jadi kalau misalkan untuk masalah, waktu kerja sebetulnya, memang memang lebih enak, karena di sana liburnya liburnya 2 hari Kak. Jadi weekend itu, Sabtu dan Minggu libur, sekra se sedangkan di pekerjaan yang sekarang, liburnya hanya 1 hari. Terus, untuk masalah gaji, juga ada kenaikan ya, karena sebelumnya nih aku, eee, menjabat sebagai koordinator, dan naik, eee, jabatan menjadi supervisor, Kak. Jadi gaji juga ada kenaikan. Nah, untuk otoritas kerja mungkin juga ada perubahan ya, karena, eee, cakupannya beda gitu Kak. Se dari koordinator menjadi, supervisor gitu, eee, ya itu pemegang tanggung jawabnya juga lebih tinggi lagi, lebih berat, gitu Kak.
Mhm? Hmm, oke. Hmm, oke. Hmm, oke! Eee, kalau misalkan tadi relokasi ya, ke tem ke tempat eee, ke kot atau ke kota baru, ih itu apakah, eee, ada d sudah ada dukungan dari keluarga, atau gimana kah?
Betul. Nah itu dia Kak. Sebenernya kalau keluarga mendukung-dukung aja ya. Eee, jadi kayak men-support lah dengan pilihan aku mau bagaimana. Cuman lebih ke diri aku sendiri nih, yang kayak belum yakin aku harus meninggalkan keluarga maksudnya berjauhan ya. Untuk berjauhan dengan keluarga, dengan teman-teman aku sekarang, gitu, dengan, eee, pasangan, jadi kayak berat banget juga nih, kalau aku harus, eee, pindah ke luar kota. Jadi aku di sisi lain aku ingin mencoba, karena aku ingin berkembang di karirku itu. Tapi di sisi lainnya juga, aku kayak takut banget, karena berjauhan dengan keluarga, dan teman-teman terdekat, gitu Kak.
Oke, mhm. Mhm. Mmm. Hmm, oke, eee, sudah eee, apakah sudah cerita mungkin? Ke, eee, rekan kerja di kantor ya, atau dengan bahkan dengan, atasan juga mungkin sudah mencari eee, menanyakan, <smacks lips> eee, apa namanya, support atau, eee, masukan, dari lingkungan kantor, Kak?
Udah Kak. Kalau teman-teman kerja aku yang sekarang ini malah kayak mendukung untuk, eee, mengambil ini, gitu ya. Dan, sebenarnya atasen atasanku yang sekarang itu, sangat kayak membujuk lah istilahnya, gimana caranya biar aku mau untuk, eee, menerima promosi ini, gitu. Karena, bisa dikatakan ya, mon eee, ini tuh kayak atasanku tuh, kayak mempercayai aku untuk menggantikan posisinya, katanya begitu Kak.
Mhm? Oh!
Karena beliaunya mau resign, gitu Kak.
Hmm. Hmm, oke. Nah, eee, dari informasi-informasi yang Kakak tadi, eee, sudah berikan mungkin ya, background-nya, eee, mungkin aku ada, mmm, beberapa saran ya Kak ya, eee, yang bisa aku sampaikan, nih. Eee, mungkin yang pertama Kak, eee, yang pertama, eee, Kakak, eee, bisa, eee, pilah dulu nih, eee, ketakutan ini apakah, eee, berasal dari sen diri sendiri, dan apakah bisa diatasi atau tidak? Gitu. Kalau misalkan kayak tadi ya, ah, Kakaknya kan mungkin lebih takut ke beban, eee, kerjanya nih, yang mungkin kayak eee, pastinya akan lebih besar ya, kalau misalkan promosi gitu ya? Tanggung jawabnya akan lebih besar, terus relok harus relokasi tempat, harus adaptasi lagi dengan lingkungan kerja baru, dengan rekan kerja baru, gitu. Nah, eee, menurut Kakak, hal ini, eee, bisa teratasi dengan seiringnya waktu, atau s eee, gimana sih kah?
Boleh banget, Kak! Betul. Nah, sebenernya aku, eee, bisa dikatakan, eee, cukup mudah ya, Kak, dalam beradaptasi gitu ya, cuma aku tuh kalau, di tempat yang baru itu biasanya kayak apa ya susah apa ya sampai be aku pernah, eee, tinggal di luar kota tuh sampai bisa nangis dulu karena belum betah gitu, Kak, susah betahnya. Kalau beradaptasi dengan orang baru sepertinya aku bisa mengatasi sih, Kak, kayak gitu, jadi kecemasannya tuh lebih ke diri aku sendirilah, "Aku bisa nggak sih, eee, menjalani nanti di sana apalagi dengan orang-orang baru itu," gitu, Kak.
Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mmm, oke. Nah, eee, kecemasan atau ketakutan seperti itu, eee, sebenarnya, eee, wajar ya, eee, semua orang akan mengalami ketakutan seperti itu gitu, apalagi ketika kita dihadapin oleh, eee, orang-orang baru atau situasi baru gitu. Eee, <clears throat> namun perlu diingat kembali nih, Kak, eee, tadi kan Kakak dapat rekomendasi atau dapat, eee eee, support ya dari rekan kerja maupun dari atasan langsung bahwa untuk promosi ini gitu. Jadi mungkin, eee, atasan Kakak pun melihat kinerja Kakak dan melihat potensi Kakak dan merasa kayak, eee, cocok nih, eee, Kakak ini, eee, mungkin bisa nih, dianggapnya bisa untuk menghadapi, eee, tantangan-tantangan atau, eee, beban yang mungkin akan ada dipekerjaan ini, Kak, seperti itu.
Betul, Kak. Oh begitu, Kak, iya sih, Kak, mungkin ya. Aku juga kayaknya, eee, karena merasa sekarang dipekerjaan ka dipekerjaanku itu hanya gini-gini aja dan kayak istilahnya tuh me di zona nyaman gitu, mungkin aku harus memberanikan diri kali ya untuk, eee, mencoba hal baru, untuk jenjang karir juga gitu ya, Kak, ya?
Mhm. Betul betul, nanti juga, eee, Kakak bisa buat tuh, eee, pro dan kontranya, eee, tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya gitu. Kalau misalkan di pekerjaan yang sekarang, eee, karirnya jangka panjangnya akan seperti apa? Dan kalau misalkan di pekerjaan promosi nanti jak e karirnya jangka panjangnya akan seperti apa? Dan mungkin mana yang Kakak akan lebih prefer, seperti itu.
Mhm. Oke berarti aku harus kayak, mulai menulis kali ya, Kak, bisa dari mulai menulis men eee, list apa saja gitu yang aku pertimbangkan itu, dan apakah aku bisa melewati itu gitu ya, Kak, ya? Untuk bisa mengukur juga, mengukur, eee, se bagaimana kemampuan aku nanti saat melakukan pekerjaan apakah bisa melewati itu gitu ya, Kak, ya?
Mhm, betul. Mhm. Mmm, betul, dan Kakak juga boleh, eee, make sure lagi ke atasan gitu ya, mengenai mungkin kontraknya akan seperti apa, apakah ada pelatihan atau tidak, untuk membantu Kakak mengatasi, eee, pekerjaan atau tanggung jawab yang baru ini gitu ya, supaya Kakak tidak tidak menerka-nerka, supaya semuanya pasti gitu tertulis, dan pastikan juga mungkin, eee, periode uji cobanya atau, eee, Kakak bisa pastikan juga kalau misalkan, eee, nanti Kakak merasa stres atau homesick itu, eee, apakah ada, eee, support, eee, di lingkungan kerja atau support di dari, eee, lingkungan pertemanan Kakak, seperti itu.
Oke. Wah, iya juga sih, Kak. Wah iya juga sih, Kak, kayaknya aku harus mulai, eee, bertanya lebih detail kali ya ke atasan aku itu untuk kelanjutannya seperti apa, dan agar aku tidak, eee, apa seperti yang Kakak bilang menerka-nerka juga ya selama ini kan aku memang masih bertanya-tanya sendiri gitu, dan belum memastikan juga nih, eee, kelanjutannya di sana, eee, seperti apa, dari mulai kontrak dan lain-lain seperti Kakak bilang. Waduh makasih banyak loh, Kak, kamu udah dengerin cerita aku, dan aku sekarang jadi kayak merasa lebih tenang dan tercerahkan nih setelah mendengarkan saran-saran yang Kakak bilang tadi, dan aku akan mencoba sih, Kak, saran-saran dari kamu tadi sepertinya.
Mhm. Oke terima kasih, e sama-sama Kak, terima kasih juga udah cerita-cerita, eee, semoga, eee, Kakak lebih percaya diri lagi, semoga ketakutannya teratasi ya dan semoga, eee, Kakak memilih memang apa yang terbaik untuk jalan karir Kakak ke depannya ya.
Iya makasih ya, Kak. Kalau gitu aku akhiri dulu, eee, hari ini ya. Makasih banyak, sampai ketemu lagi, Kak!
Oke, sampai ketemu lagi, Kak.